Ah. Ah
Na aano yung enamel yung gano'n. Oo. <laughs> Ayun, may nais ka ba idagdag dun?
Natatanggal yung ano 'no yung natural na proteksyon. Nababakbak. Hmm. Sa wala naman natuwa lang ako dun sa ano mo, sa kwento mo na 'yun. Oo, ma ang galing eh 'no, kasi al minsan ano, eh, lalo na 'pag yung 'di ba nagka edad na, pamilya, nagkaron ng sariling buhay. Minsan ano, eh, ang minsan iniisip lang kasi natin yung ano, eh, yung mga ginagamit natin sa trabaho, eh, 'di ba na natutunan natin. Pero 'pag yung mga ganyan yung, pang day-to-day na buhay. Maganda na ano 'no oo, nakakatuwa. Pero eto pa, may isa pa akong tanong pala.
<chuckles> Salamat. Mhm. Oo. Mhm. Oo, totoo. Mm. Kaya nga eh. Tama. Sige, ano 'yan?
Ik ikaw ba nung bakit natuwa ka dun sa guro mo na 'yun sa science na ni nung bata ka naisip mo ba na ano na, "Hmm, parang gusto kong maging katulad nun, gusto kong maging guro o magturo."
Oo. <chuckles> Ay oo, totoo, naisip ko 'yan kasi napapahanga ako du'n sa paraan niya ng pagtuturo sa mga estudyante sa amin. Napapahanga ako sa dami ng kaalaman niya at kung paano niya, ituro sa mga murang edad ng bata na hindi pa masyado nakaka-unawa yung mga bagay na malalalim, nagagawa niya ipaunawa sa amin sa paraan na hindi kami nahihirapan intindihin, kumbaga hindi komplikado.
Oo. Oo. Mm. Oo. Tama
Kaya minsan sa buhay ko pinangarap ko na maging isang kagaya niya, maging isang science teacher. Kaya lang nung ako'y nagkaanak na, nalaman ko kung gaano kakulit ang mga bata.
Oo. Oo. Oo. Oo. <laughs>
At kung gaano sila ang kahirap pasunurin kaya sabi ko, "Ay 'wag na lang." <laughs>
Oo. Totoo, oo. Minsan. Ako
Ikaw ba? Pumasok ba sa isip mo 'yun?